Quel parfum ou odeur te ramène instantanément en enfance?
Mmh. Alors, hem, beh, en fait, je ouais, je je pense à un, mmh, une odeur, en fait, heu, on va dire, heu, qui est une odeur, heu, de de de nature c'est l'odeur, des pins
Mmh mh. D'accord. OK, intéressant.
voilà, c'est pas c'est pas de la cuisine, tu vois? Comme, heu, comme souvent, ça peut être le cas, il y a aussi des odeurs, comme ça, de cuisine qui qui peut me rappeler mon enfance, mais, heu mais, heu, ouais, l'o l'odeur des pins, en fait.
En effet, ouais. Donc, heu, c'est lié à quoi exactement cette odeur de pins? C'était parce que c'était dans la maison? Est-ce qu'il y avait une une forêt de pins près de chez toi? Est-ce qu'il y avait une cheminée où vous faisiez brûler du bois de de pins, heu, ça vient d'où exactement? Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus?
<chuckles> <chuckles> Et bien, en fait, heu, ouais, ça ça ça vient tout droit de, bah, d'en fait, d'une, heu, comment dire? J'allais dire, d'une coutume, c'est pas une coutume, mais, enfin, une habitude, heu, familiale, avec mes parents, heu, tous les étés, heu, on partait en vacances au même endroit.
Mouais. D'accord.
Heu, donc, depuis heu,, <blows air> bah, je pense, heu, quasiment, depuis que j'étais j'étais bébé. Parce qu'en fait, il s'agissait de, hem, c'était la la maison, enfin, mes mes grands-parents avaient, heu, une résidence secondaire, heu en Espagne
Mmh mh. D'accord.
sur, heu, sur la Costa Brava
OK, très sympa, hein.
et ah, ouais, ouais, très ouais, super sympa et heu, ben, donc, heu, quasiment, heu, depuis, heu, ma naissance, heu, jusqu'à, bah, en fait, heu, jusqu'à ce que je je je je quitte le cocon familial, on va dire, heu, ben, on y allait, heu, ben, c'était presque systématique, heu, tous les étés. On allait y passer, heu, waouh, 3 semaines, je crois, hein, quelque chose comme ça. Voilà, c'était, heu, bon, donc, c'était un c'était un moment, heu, vraiment, heu, qu'on attendait vraiment avec, heu, avec beaucoup d'impatience, parce que, heu, évidemment, c'était les vacances scolaires, donc, heu, déjà, il y avait plus il y avait plus l'école, tout ça e t puis, heu, ben, on retrouvait, hem, donc heu, c'était une, heu, une petite maison un petit peu sur, heu, sur les hauteurs, hem, qui était très agréable, heu, parce que, bon, c'est un peu les maisons Espagnoles avec, heu, pas mal de de de carrelages et de de de marbre donc plutôt plutôt fraîche, en fait, heu, quand il faisait chaud en été. Et puis, des terrasses, un peu partout, heu, la nature partout autour. En tous cas, quand j'étais petite, parce qu'après, heu, bon ça c'est construit un petit peu, c'était devenu un peu différent mais heu
Mmh mh, ouais. D'accord. Mmh mh. Mouais. Mmh mh, ouais.
mais néanmoins, heu, bah, voilà, en fait, heu, il y avait il y avait des pins partout.
Mouais, d'où l'odeur de de pins.
Mais voilà, c'est ça, et quand on descendait, heu, alors, je sais plus, on avait 2-3 km à faire, heu, heu, en chemin très très pentu d'ailleurs, heu, au départ, puisque, la maison était sur une colline, pour descendre jusqu'à la plage. Donc, on descendait à pied et on terminait, heu, on terminait le trajet vraiment en passant un petit peu dans dans un genre de de garrigues. Heu, sur des sur des avec des rochers autour et là, vraiment, on passait entre, les pins, on était heu, bah, limite, heu, en fait, on avait, heu plein, de de d'é d'épines de pins, sur nous, qui nous suivaient, tout ça et heu, et c'était vraiment, une odeur, heu, beh, très particulière.
Mmh mh. D'accord, donc une o une odeur qui rappelle pas forcément heu un un lieu particulier, on va dire c'est un ensemble de choses, ça va être la maison en Espagne, ça va être ça va être, heu, les grandes vacances, une sorte de de parenthèse enchantée, heu, annuelle, heu avec un état d'esprit différent.
Ben ouais, ouais. Mais c'est quand même un lieu, parce que, enfin, un lieu ou du moins, une région, heu, parce que, moi, quand je sens, heu, en fait, heu, donc qui avec, heu, mon mari, heu, mes enfants, il nous il nous arrive, heu, de, mmh, d'aller passer, heu, mmh, des des vacances, un petit peu dans, bah, plus ou moins, dans cette région-là en tout cas, heu, dans le dans le nord de l'Espagne, après bon, on a fait aussi, un petit peu le sud de l'Espagne, mais, heu, hem
Mouais.
disons qu'à partir du moment, où, heu, donc on est en voiture, on descend, on est sur l'autoroute, tout ça et il arrive un moment, où, ça y est, ça commence à sentir les pins
Mmh, d'accord.
et heu, et plus, heu, bah, plus on plus on s'approche, en fait, de la de la côte, heu, finalement, heu, et des et des régions, où, heu, on est obligé en fait de de passer finalement par ce coin-là, puisque c'est c'est le nord de l'Espagne. Heu, même quand on veut aller, heu, finalement presque, heu, presque partout sur, heu, sur la côte méditerranéenne, en tout cas. Hem, il y a donc il y a il y a le m il y a cette odeur qui a qui arrive qui, vraiment qui nous emplit les narines et mmh, ça me ouais, ça m'émeut profondément, en fait.
Mmh mh. Mouais. Donc, c'est, heu, c'est intéressant, justement, que tu parles de ça. Parce que cette, heu, cette odeur, est-ce que c'est quelque chose, hem, alors, déjà, comment ça se manifeste concrètement heu? Tu as tu as dit que ça que ça t'émouvait beaucoup, hem, est-ce que c'est quelque chose de de fugace? Est-ce que c'est quelque chose de persistant? Est-ce que, c'est quelque chose que que tu attends, hem, avec impatience? Heu, un peu comme quand on est enfant, qu'on qu'on sait que ça va neiger, ou justement qu'on approche quand on part en vacances à la mer, avant de voir la mer, il y a toujours, heu, ce cette odeur de climat océanique, hem, qui vient, au fur et à mesure, qui qui crée une, hem, une sorte d'excitation, parce qu'on sait qu'on y arrive.
Mmh. Mmh mh. Ouais. Ouais, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Mais, c'est un peu ouais, mais c'est un peu tout ça, en fait. C'est-à-dire, que, heu, heu, il y a, à la fois, heu, heu, comment dire? Le côté fugace, heu, du, hem, parce que le le moment arrive vraiment, heu, c'est quasiment d'une seconde à l'autre, je trouve, c'est pas, heu, petit à petit, heu, on a une odeur qui qui arrive, c'est vraiment, je trouve, heu, heu, assez assez soudain, en fait et donc, il y a il y a cette, hem, ce sentiment fugace de, heu, bah, de, mmh, l le déclic de: «Ça y est, on y est» et puis, en même temps, heu, beh, une fois qu'on, heu, qu'on arrive, enfin, que j'arrive dans, mmh, dans cette région-là. L'odeur, elle est presque heu, elle est elle est elle est assez prégnante, en fait, elle est elle es elle est on la on la sent presque partout et donc, elle me elle me, mmh, elle me suit pendant, heu, bah pendant, quasiment, tout tout mon séjour, quoi, à part, voilà, quand on va en ville. Heu, bon il y a d'autres odeurs que, du coup, je j j'adore aussi, parce que c'est pareil, les les villes, heu, en Espagne ne ou les villages, ça ça sent pas du tout pareil que que chez nous, en France. Mais heu, mais voilà ,cette odeur de pins revient, heu, revient heu, un petit m peu à plein plein de moments de la de la journée, en fait. Et, il y a effectivement cette, heu, ce côté de d'attente, que j'ai, parce que, tout le long du trajet, heu, je me dis: «Allez, heu, bientôt, bientôt, heu, voilà je vais re je vais retrouver ce parfum, retrouver ces lieux qui me qui me ramènent en enfance en fait». Heu, heu c'est c'est vraiment heum
Et et comment ça se manifeste chez toi? Mouais. Mmh mh. Mouais. Mmh mh, moui. Mmh mh, mouais.
c'est vraiment une, heu, une région, en fait, qui, bah, du coup, qui appartient vraiment à mon histoire. Heu d'autant que je sais que, beh, mes mes parents, enfin ma maman, heu, heu, c'est pareil elle y est elle y est allée, heu, elle est allée beaucoup, heu, durant sa jeunesse même avant ma ma naissance. Heu, je sais que mes parents, heu, ne se sont pas vraiment rencontrés là, ils se sont rencontrés en France. Mais que, je crois que la contré concrétisation <chuckles> de leur couple, heu, heu, s'est faite quand même lors de d'une réunion entre amis, heu, dans dans cette maison de de mes grands-parents. Voilà il y a vraiment ouais.
Mouais. Mmh, d'accord. Ouais, donc toute une histoire familiale liée à à cet endroit-là, en plus de
C'est ça, c'est ça, il y a il y a toute une histoire et heu et oui, c'est, en fait, heu, tout tout le temps où, heu, où je suis, heu, dans cette région, je me sens emplie, en fait, heu, heu, ben, de de ces bons souvenirs. Heu, le voilà, heu de de mon enfance, heu, souvenirs de avec mes mes parents. Heu, j'y ai emmené aussi, heu, avant que mes grands-parents décèdent, et que la la maison n'existe plus, heu, heu, j'y avais emmené, heu, mon mari, heu, mon premier fils, heu, il y est allé aussi et puis après, donc voilà, on retourne dans cette région, heu, même, heu, en famille, assez régulièrement, même si c'est plus dans la maison. Donc, ça ça continue à faire partir, de faire partie de notre histoire en fait.
Mmh, d'accord. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Mouais. Mmh, d'accord. C'est justement très intéressant que tu évoques, heu, ton mari et ton 1er fils qu'ils ont qui ont eu l'occasion de connaître, heu, cette maison là, donc, c'est à dire, l'expérience, hem, heu, initiale et de manière intégrale. Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu, heu, leur transmettre? Est-ce que c'est quelque chose que où tu t'es dit, hem: «Bon on va y aller». Hem, et tu les les as laissés découvrir, hem, pour qu'ils te disent: «Ah, y a une odeur particulière ici, heu». Heu, est-ce que du coup, ça s'est transmis, ça s'est imprégné également, hem, sur ton mari et sur ton ton 1er fils?
Mmh mh. Ouais. Ouais. <laughs> Alors, heu, bon, mon mari, heu, à vrai dire, c'est c'est un un grand hasard de la vie mais, heu, heu, lui, heu, toute sa jeunesse, heu, il allait en vacances avec, heu, heu, avec ses parents, heu, à,, <sighs> 40 kilomètres de là. <chuckles> Donc en fait, il connaissait aussi le la la région, même si on ne s'est jamais rencontrés sur place, évidemment. Hem et après, mes parents, heu, beh, donc, oui, c'est vrai que j'ai eu, heu, mmh, vrai, qu mon mon mon fils y est allé bébé dans cette dans cette maison et j'avais des images, parce que mes parents m'ont m'ont montré des des photos de de moi et de mon petit frère, heu, heu, dans dans cette maison et c'est vrai que, heu, ça m'a fait plaisir en fait, de, heu, de lui faire côtoyer ce ce lieu aussi. Heu, et puis, hem, et puis oui, mes enfants je leur ai je pense je leur ai je leur ai bien bien parlé, en fait, de de mon de mon expérience positive de de tout ce que j'y ai vécu. Et donc, ouais, je crois qu'ils ils ont ils ont apprécié, mais après, c'est pas du tout, hem, on n'y est pas allé, de manière aussi récurrente ensemble, et donc, c'est pas forcément quelque chose qui pour eux, évoque, heu, un sentiment, heu, autant de de plénitude que pour moi. Ils apprécient. Parce que, voilà, c'est c'est les vacances, heu, la mer, heu, c'est toujours, heu, super sympa. Heu, par contre, parfois, il fait peut-être un peu trop chaud pour eux par exemple, heu, ou, heu, il y a il y a peut-être, p heu, c'est vrai que nous on est très nature avec mon mari. Donc heu, pour eux, ils ont envie, peut-être un peu plus de ville. Donc ils apprécient, mais c'est pas, heu, c'est pas le même, hem, le même sentiment de plénitude que qu'ils qu'ils ont que moi.
Ah, d'accord, ah oui. Les hasards de la vie. Mouais, mmh mh. Mouais, ouais, ouais. D'accord, l'expérience est un petit peu différente pour tes enfants, heu, mais, heu
Oui. Ouais. J'ai voulu leur faire connaître et, heu, et c'est le cas, ils apprécient, mais bon, voilà, c'est pas c'est pas un quelque chose qui va perdurer, quoi.
Mouais. Est-ce que, heu, vous avez retrouvé, hem, quelque chose de similaire, une odeur un petit peu similaire, lors de voyages dans d'autres, heu, dans d'autres endroits, heu, qui effectivement, avait, heu, évidemment des pins, puisqu'on parle de de l'odeur des pins, hem, quelque chose de similaire à la fois
Mouais.
heu, à la fois, semblable, mais différent?
Mmh mh. Beh hem Alors, en fait, hem, on est allé, heu, très souvent, heu, en vacances aussi, simplement, sur la sur la côte, heu, la côte Landaise
Mouais.
et heu, donc, il y a beaucoup de pins
Mouais.
et alors déjà, heu, comment dire, hem? Ne serait-ce que que d'un point de vue visuel, c'est vrai que quand on est quand tu les vois arriver il y a il y a quand même quelque chose d'un d'un petit peu, heu, qui se rapproche, un peu. Heu, même si c'est pas tout à fait les mêmes pins et on retrouve un petit peu, heu, voilà quand on va dans les forêts, on retrouve un petit peu, heu cette, heu, cette odeur des pins qui est très agréable. Heu, mais elle est p elle est pas aussi prononcée, en fait. C'est pas aussi prononcé. Et puis sinon, heu, oui sur le la la la côte, heu, sud, heu, sur le sud de la France, la la la méditerranée, c'est vrai que dans les régions de Montpellier, on est allé aussi, heu, pas mal de fois, heu, où là et heu, et on a on a aussi, heu, ouais, c'est cette odeur de pins, c'est vrai que ça s c'est vrai que ça se rapproche. Après, du coup, comme j'ai pas le même, heu, il y a pas la même adéquation, en fait, avec heu, après tout le les petites particularités des des des villages, heu, espagnols. Heu, ça ça me fait pas pareil, mais c'est vrai que ça me c'est quand même une odeur qui, mmh, ouais qui me qui m qui me ravit le le nez et qui me qui me met à l'aise, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose que je que j'apprécie beaucoup.
Mmh mh. Mmh, d'accord. Mmh, d'accord. Mmh mh. Mmh, d'accord et à à tout hasard, hem, lorsque vous vous n'êtes pas en vacances, heu, est-ce que tu as, hem, des petites habitudes pour avoir, hem, heu, gardé cette cette odeur, heu, un chez vous, heu?
Mmh mh. Non. Ouais, non non, non, non j'ai pas de, c'est pas une odeur que je retrouve, heu, à la maison et je en fait, je je cherche pas spécialement à la retrouver parce que je pense que je je l'assimile vraiment à cette, heu, bah à la région que que j'aime beaucoup je crois que, heu, avec, heu, mon mari on s'est toujours dit que, heu, beh on pourrait très bien aller s'y installer après la retraite, si, heu, ben voilà, si la si la vie nous le permettait. Heu, et donc, heu, je ouais, non, je je garde cette odeur là-bas, j'ai j'ai pas spécialement en fait envie, de de la ramener, heu, de la ramener chez moi.
D'accord. OK, mouais. Mmh mh. Mmh, d'accord. Et ben, je te remercie énormément, heu, pour tout ce, heu, ce partage sur un une odeur qui te ramène, heu, en enfance, mais qui va bien au-delà, hem, heu, puisque ça a été quelque chose qui a été perpétué perpétué, oui, pardon. Hem, avec tes enfants, avec ton mari, heu, les hasards de la vie ont fait que, d'ailleurs ton mari, tu l'as rencontré, heu, alors qu'il était à 40 kilomètres tout ce temps. Heu, c'est c'est quelque chose d'assez original et heu, une fois encore, un grand merci pour avoir partagé ça, hem, et et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître à leur manière dans dans cette expérience-là, également.
<laughs> Ouais. Ouais. Tout à fait, mmh mh. Ouais. <chuckles> Mouais. <laughs> Beh, je t'en prie, parce que moi ça m'a fait très plaisir aussi de de me remettre un petit peu dans dans dans ces odeurs, dans ce pays, heu, heu, vraiment qui qui me manque un petit peu, vivement que j'y retourne.